Hayatını değiştiren bir kararın hangisiydi?
Hmm, yani, eee, hayatımla ilgili birçok karar yaptım ama herhâlde en büyüğünü, eee, ülke değiştirme kararını aldığımda yapmıştım.
Ne zaman aldın bu kararı? Eee, bu kararı alırken neye dayanak gö neye dayanak gösterdiğini kısaca anlatır mısın?
Yani şöyleydi tabii, emm, ben, d eee, Türkiye'de yaşarken ve çalıştığım iş yerinde büyük bir havacılık kurumunda çalışıyordum. Eee, çok fazla, böyle, sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştı ve benim açımdan, adil olmayan bazı şeyler yaşanmıştı. Eee, o süreçte ben bir tatile gidiyorum. İşte, havacılığın da verdiği şeyler var. Böyle, biletler bedava vs. eee, dünyada gezmediğim neredeyse çok az yer kaldı. Bu sayede, eee, ben Tayland'ı keşfettim. Yani, öyle bir do doğasıyla beni etkiledi ki ve de kültürüyle, eee, o zaman eşime şey demiştim, “Ya, biz buraya taşınacağız,” dedim. Balayına gitmiştik, dedi ki, “Yok canım, daha neler.” Adam evi değiştiremiyordu. Eee, ben dedim ki ona, “Ülke e kıta değiştireceğiz.” <chuckles> Eee, oradan öyle bir kararım başlamıştı ama dediğimi tam bir 2 sene sonra, 1 sene sonra o gün yapmıştım, yani.
Evet. Anladım. Evet. Hadi ya. Harika. <chuckles> Yani, eee Önceki işinden, havacılıkla ilgilendiğin, havacılık kurumunda çalıştığın işinden, eee, mobbing gördün, anladığım kadarıyla. Eee, bu baskı ve mobbing seni, eee, taşınmaya teşvik etti, aslında zorladı. Eşinle de, eee, Tayland'a taşınmak Taşındınız mı Tayland'a yoksa tatil amaçlı mı gittiniz?
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Önce tatildi tabii, o balayıydı ama sonra ben, eee, orada dedim ki, yani, ben yaşadığım, eee, maalesef, eee, bulunduğum şehirde ve ülkedeki şartları, geleceği, eee, şey görüyorum, yani, çok, eee, i i aydınlık görmüyorum, kendim yaşam şartlarıma uyacak şekilde diye düşündüm ve bunu da sürekli zaten konuşuyordum, kendisi de bu konuda hemfikirdi ama tabii bir şey, bir ülke değiştirmeyi bırak, ev değiştiremeyen bir adamdı ve ben ona dedim ki, hani, “Ben,” dedim, eee, “bu ülkeye taşınacağız biz,” dedim. Phuket'e balayına gitmiştik. Dedim ki, “Balayına gidece buraya yerleşeceğiz.” O da, “Yok canım, daha neler,” dedi. “Bak, göreceksin,” dedim. “Yapacağız.” Eee, ve gerçekten de o günden sonra tekrar döndüğümde de, <swallows> eee, sürekli oranın hayali, araştırmalar, işte, orada ne yapabilirim, sonuçta havacılık kökenliyim. Eee, ama orası bir turizm bölgesi, iş kuracağım ama ne iş kuracağım, hani, hiçbir şey bilmiyorum. Eee, dedim ki, “Ben gidiyorum,” dedim, yani, 1 senenin sonunda. Eee, gerçekten de ben bir önden gittim ve, eee, orada bir işletme açma, tabii serüveni var ama, eee, başarılı bir şekilde de bir 4 yıl orada hayat geçirdim, yani.
Anladım. Evet. <chuckles> Evet. He he. Evet. Evet. Harika. Harika, ilginç bir tecrübe olmuş sizin için. Eee, şu anda aynı yerde mi bulunuyorsun yoksa, eee, taşındın mı?
Evet. Yok, yok. Eee, maalesef, eee, COVID süreci geldiğinde Tayland'daki, eee, turizm üzerine olan bütün işletmeler gibi biz de etkilendik. Eee, o süreçte maalesef, eee, ben, tabii ilk ha otelle başlamamıştım, restoranla başlamamıştım, küçük bir pastaneyle başlamıştım, ki pişirmekle hiç alakam yoktur ama sonra çok iyi bir şef oldum orada. Eee, ama, eee, sonrasında baktım ki, emm, süreç zorlaştı tabii, turizm üzerine kurulu, işte, COVID geldi, işte, çu uçaklar durdu, e, turist gelmiyor. E, tabii ki geliriniz yok. Doğal olarak da ev sahibiyle ve yasalarla, Tayland yasalarıyla, eee, başa çıkamıyorsunuz. Yani, maalesef. Başa çıkamadık biz en azından. Eee, kaybettik davaları ve, eee, zaten COVID dönemiydi mecburen ülkemize geri dönmek zorunda kaldım 4'üncü senenin sonunda.
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Evet. Anladım, anladım. Yani, eee, kısacası siz Phuket'e balayına gidiyorsunuz, Phuket'i beğeniyorsunuz, ııı, orada ondan sonra döndüğünüzde oraya taşınma kararı alıyorsunuz eşinizle birlikte. Eee, COVID dönemine kadar, ııı, çok güzel, yani, sizin şeyiniz is eee, iş, eee, yelpazeniz de çok geniş havacılıktan, eee, ondan sonra işletme sahibi olmaya. Eee, burada işletme açarken peki, sizi etkileyen neydi? Orada, yani, ııı, ben, kendi mesleğimi yapabilirim tarzı mı gittiniz oraya yoksa kocanız dedi ki ya, iii, kocanız şey yaptı mı, "Sen otur a evde, ben çalışırım" <chuckles> hiç bu konulara girdi mi? <chuckles>
I hı. Evet. Evet. Evet. Doğru. Hı hı. Hıı. <laughs> Tersi oldu, tersi oldu. Ben, ona dedim ki "Sen otur evde." "Ben" dedim, "Bir 1 sene gidiyorum. Eee, bir sene sonra seni alacağım." dedim. Gerçekten de ben önce yalnız gittim oraya. Eee, yerleştim, eee, işte, bir ön çalışmalar yaptım, araştırmalar yaptım. İşte, burada ne gider, ne yapılır? Phuket Adası, eee, gelişmiş de bir ada ama turizm üzerine kurulu. Sonra Türk lezzetlerinin çok sevildiği ve oradaki gelen turist, eee, eee, ülkelerinin de gerçekten Türk yemeklerine olan bir aşinalığı da hâlihazırda vardı zaten o kitlenin. Eee, evet, evet. O yüzden bunu görünce dedim ki ben küçük bir Türk yemekleri böyle kahvaltı, işte, menemen, eee, işte, eee, pişi, eee, baklava sonrasında ve hayatımda hiç baklava açmamıştım ama çok güzel baklava açıyordum. Yani, eee, sonrasında bir de tiramisudan ünlü oldum. Yani, İtalyanlar, eee, falan grup, ııı, s ııı, rezervasyonları falan yapıyorlardı. Böyle ilginç bir noktaya geldi orası.
<chuckles> Hah! Evet. Evet. Hadi ya, ilginç bir bilgiymiş bu. Evet. <laughs> Ente en enteresan bir tecrübe olmuş sizin için, eee. Peki, eee, bu kadar, ııı, tecrübenizden sonra, ııı, Tayland tecrübenizden sonra taşındınız, ııı, Türkiye'ye geri döndünüz. Peki, bu Tayland kararının, Tayland'a kararının en somut, beklenmedik sizin için böyle, eee, gerçekten, "İyi ki taşınmışım ya da, eee, keşke taşınmasaydım" dediğiniz, eee, böyle iyisi ve kötüsü olmak üzere tecrübeleriniz var mı somut?
Evet, evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Şöyle; <exhales> eee, iyi ki taşınmışım hayatımın 4 yılını yaşadım orada, cennetini yaşadım. Eee, sağlık açısından da daha iyi noktaya geldim. Eee, çünkü doğası, yemeği, kültürü, havası, du denizi, eee, yani inanılmaz bir mavi ve yeşil birleşimi bir ada. Eee, meyveler zaten inanılmaz lezzetli. Masaj çok ucuz. Yani, her 2 günde 1 masaja gidiyorum falan. Hani, yani, ha gi daha ne isteyebilirim yani? Bir işimin başındayım, kendi işimi yapıyorum. İii, az çok da başarılı olmaya başladım. Tek kötü, eee, orada herhâlde unutmayacağım şeylerden biri; bir ortağımın bana maalesef, emm, eee, beni dolandırmaya çalışması oldu. Ama onu onu da, eee, işte, Thai'li, eee, halkını ben çok arkama almışım onlarla olan diyaloglarımla. Onlar beni çok korudular sağ olsunlar ve o konuda bana çok süreçte destek oldular. Onların sayesinde öğrendim zaten. Eee, o o işletmeyi ilk 1 senenin sonunda kapattık. Ama, emm, işte, bir şeyleri iyi yapınca başka mutlaka alternatif çıkıyor ve ben bir otel ve restorana ilerledim ondan sonra.
Çok güzel. Çok güzel. <chuckles> Evet. Hıı. <chuckles> Ti Anladım. Hayatında, eee, Tayland'a Eee, yani, anladığım kadarıyla işletme sahibi oldun. Sonrasında günlük rutinlerin oluştu, masajından, ııı, yürüyüşünden, doğayla iç içe vakit geçirmenden. Ki, iii, lokal halkla eee, yerel halkla olan ilişkilerin de, eee, çok çok, eee, güzel bir şekilde gelişmiş. Yani, çok kısa bir süre aş süre içerisinde oraya kendini adapte edebilmişsin, bu mükemmel bir şey. Eee, kısa bir süre içerisinde, ııı, taşındığın, yani, doğduğun büyüdüğün bir ülkeden taşınıp, başka bir ülkeye yerleşip oraya da adapte olabilmek. Iıı, gerçekten i imrenilesi bir durum. Peki, iş ilişkini eee, den bahsetmiştin. İii. I Anladığım kadarıyla bir tane ortakla, ııı, kötü s ayrılmışsın. Peki, eee, bu s süreç senin için eğer, ııı, özel değilse bahsedebilir miyiz bundan biraz?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Çok sı çoktu, evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Süreç. Tabii. Yani, eee, o süreçte kendileri herhâlde çok dürüst insanlarla az karşılaşmışlar anladığım kadarıyla. Ben, zaten bir elemanım ve kendimle bütün pastaneyi, alışverişi, her şeyiyle yöneten, faturalarına kadar düzenleyen, muhasebecisimiz bile ortak olan, eee, bir işletme yapıyordum ama diğer ortağı oranın başarısını bir risk olarak gördü. Onun başka bir iş yeri daha vardı çünkü yakınımızda. Eee, sonra duydum ki o ortağı, eee, bayağı bir s sıkıntı yaratmaya başlamış. Benim hiç haberim yok. Bir güven duygusunu aramızdan kaldırmaya çalıştı. Çünkü diyaloğumuz çok ilerlemeye başlamıştı. Eee, sonrasında bir hastalanmıştım ben. Bir gün böyle her şeyi toparlayıp kaçtılar, yani, içerideki bütün eşyaları alıp. Eee, öyle bir, eee, süreç yaşandı. Ama, eee, ben, zaten o süreçte bir, eee, teklif almıştım diğer, emm, eee, başka bir yatırımcı gruptan, eee, ve müzisyen bir gruptan ve iyi ki de tanışmışım onlarla diyorum. İşte, her kötü şey, eee, bazen iyi şeylere nasip olabiliyor. <sniffs>
Evet. Evet. Hadi ya. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. <chuckles> Ti a e iii, klasikleşmiş bazı cümleler var, yani, bunlardan biri de şeydir; kapı kapıyı açar. Eee, sizinki de sizinki de biraz öyle olmuş. Iıı, üzücü bir durum yaşamışsınız. Iıı
Evet. Doğru. Kesinlikle öyle oldu.
peki, ııı, bunun haricî sormak istediğim, bu sonuçta bir karar verdiniz, hayatınızın 4 senesine, eee, mal olan demeyeyim de hayatınızın 4 senesini etkileyen bir karar vermişsiniz. Bu kararı verdikten sonra ya da verirken ailen, arkadaş çevren veya, ııı, yakın, böyle, iş çevrenin tepkisi ne oldu? Destek aldın mı ya da destek olmaktan ziyade sana karşı çıkan oldu mu? "Hayır, bunları yapamazsın, işte, taşınamazsın tek başına, evlisin sen" gibisinden. Seni böyle, eee, kararından çevirmeye çalışanlar oldu mu? Bunlardan bahsedebilir misin bana biraz?
Hı hı. Hı hı. Doğru. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Olmaz Olmaz mı? Yani, e, şöyle tabii ha insanlar bazen endişeleriyle, eee, limitlerimizi kısıtlayabiliyorlar diye düşünüyorum ve kendi alanları ve kendi cesaretleri kadar sizi yorumluyorlar. Eee, ve o süreçte de ailemden de beni çok sevdiklerini bildiğim ve koruma güdüsüyle yaptıklarını bildiğim ama tabii ki bunun arkasında da, eee, limitlerimize, eee, koyduklarını düşündüğüm, eee, "Ne yapacaksın oraya gidip? Kadın başına bilmediğin ülke, Tayland, hiç dilini bilmiyorsun"
Evet. <chuckles> Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bunları duyduktan sonra ailenden, annenden, babandan annenden ya da babandan nasıl hissettin? O hissiyat ne oldu?
<chuckles> Ya, hiç iplemedim bile yani. <chuckles> Ha, o kadar kafaya, eee, koyduğumu yapan bir insanım ki yani. Hiç dedim ki "Haklısınız, endişelerinizi anlıyorum, eee, ama göreceksiniz" dedim ve zaten bence ailemin, eee, çok başarılı, çok böyle sosyal bir insanım falan filan geçmiş okul hayatımda bilmem ne vs. kendi diğer işimde. Onu zaten biliyorlar ama bu çok radikal bir karardı. Tabii bir anda ülkeden çıkıyorum, kıta değiştiriyorum ve Tayland gibi bir ülkeye gidiyorum. Dili bile İngilizce değil yani. Eee, ve gerçekten de o süreci ben, çok, ııı, içime sindire sindire yaşadım herhâlde ve çok ist kendi istediğim için, kendi, eee, rızamla herhâlde ve tercihimle oraya gitmenin verdiği o güçle ben, gerçekten, yani, mafyayla bile hiç uğraşmadım. Yani, herkesin, eee, eee, bana ya bir sürü böyle korkutmaya çalıştıkları, eee, şeyler oldu böyle, aaa, "Dilek, bak onlarla kavga etme, onlarla kavga etme, şunlarla kavga etme." falan filan. Dedim ki "Ya arkadaşlar, ben işimi düzgün yapan insanım yani. Hani ne yapabilirler?" falan, eee, gibiydi. Yani böyle öyleydi. Hep aynı senaryo. <giggles>
<chuckles> Harikaymış. Evet. Tabii ki de. Tabii ki de. Evet. <chuckles> Hadi ya. P peki. Buyrun, buyrun. B eee, peki çevrenizde ya, tabii ki de, eee, her yerin, yani, her ülkenin bulunduğu yerde t belli başlı bir işletim sistemi mevcut işletmelerde, yani, ç mmm, lokal işletmeler yerel işletmelerde. Bu mafyayla ilgili herhangi bir sorun yaşadın mı? Mafya mı var orada?
Hı hı. Yok, hiçbir şey yaşamadım. Bunlar, işte, lafta olan şeyler. Yani, eee, gerçekten bir i i iç iç, eee, yerel işletmesinde, eee, yani, adının konmadığı tabii ki resmî olmayan, tabii ki bazı süreçler, yani, çok şey var ortada konuşulan. Ama ben, kendi adıma, o süreçte, eee, hiçbir şekilde o o sisteme dâhil olmadan, 1 kuruş bile kimseye bir şey ödemeden, eee, kendi elimi kolumu kaptırmadan, eee, 4 yılımı yaşadım. Yani, bu otel ve restoran için de geçerli ve bu o bi be beş yıldızlı bir oteldi yarattığımız, butik oteldi ve yani, orada bile buna ihtiyaç duymadık.
Aha! Anladım. Evet. Evet. Süper. Süper, süper. Eee geriden bakınca, yani, şimdi anlattıklarından yola çıkıyorum tekrardan. Iıı, ilk önce bir tane ufak işletme o oluşturmuşsun, T Türk yemeklerini, eee, sunan ve, eee, iii, tanıtan güzel bir işletme oluşturmuşsun. Ondan, eee, sonra iş arkadaşınla yaşadığın kötü süreçten ötürü ve iş arkadaşının, yani, ortağının, partnerinin, eee, senin bütün <giggles> dükkânını hortumlayıp, ııı, boşaltıp hortumlamasından sonra i illaki kötü bir süreç Ondan sonra, ııı, açılan kapıda bu butik otel dediğin otelde, eee, ne gibi tecrübeler edindin?
Hı hı. Tab Hı hı. Evet. Hı hı. Hı Evet, boşaltması. Hı hı. Ay, inanılmazdı o. Çünkü, eee, ben, kendi potansiyelimi herhâlde ilk orada keşfettim. Yanınızdaki insanlar çok önemli. Benim ortaklarım müzisyen ve inşaatçılardı. Eee, beni de zaten o pastanem olduğu süreçte arkadaş olmuştuk ve, "Ya Dilek, hani, eee, her şeyi kendi başına yapmışsın, ciddi bir potansiyelin var. Gel, bunu beraber değerlendirelim" dediler. Ve onlar da yeni bir yer açmaya, eee, yer bakıyorlardı o dönem gelmişlerdi. Ve ciddi bir yatırım, eee, ş güçleri de vardı. Eee, ve ben o şekilde başladım ve inanır mısın inşaatından, eee, dizaynından kareli kâğıda, böyle, eee, sandalyeleri, restoranı, konteynerdan bir restoran, eee, geri dönüşüme özel, yani, hayatımda hiç iç mimarlık dizayn yapmadığım bir süreçte, eee, öyle bir yerde öyle bir dünya yarattık beraber. Tabii ki benim de onların da parmağı var ama. Eee, günün sonunda ben sosyal medyasına kadar her şeyi yapan, etkinlikleri yapan, orayı yöneten, eee, bir bireye döndüm. Ve inanılmaz bir başarıydı tabii.
Evet. Süper. Harika. Hı hı. <chuckles> Harika. Harika, harika. İnanılmaz bir kariyer sıçraman, kariyer geçmişin var ve, eee, gıptayla dinliyorum. Eee, <chuckles> peki, <clears throat> bu, eee, hem işletme hem de otel geçmişinden sonra tabii ki de en başında havacılık mezunusun, yani, iii, yelpazenin şu an ne kadar zorlayıcı olduğunu düşünebiliyorum. Her şey yeni senin için. Sürekli bir şeyler öğreniyorsun, dil öğreniyorsun, bilmediğin yer s adres öğreniyorsun. Y sürekli, iii, beyine girdi arıyor, beyine girdi arıyor, zorlayıcı olmuştur. Geriden bakınca aynı kararı tekrardan ala alır mıydın? Pişmanlıkların olmuştur, öğrendiğin dersler olmuştur. Yani, bunları böyle, eee, filtreleyince
Evet. Teşekkür ediyorum. Hı hı. Tabii. Evet. Evet. I hı. Evet. Hıı. Hı hı.
nasıl n n ne gibi tavsiyeler vermek istersin? Tavsiyelerin neler olur?
Hiç pişmanlığım yok öncelikle. Keşke bir daha olsa da bir daha yaşasam. Eee, onun dışında, eee, yine aynı yolda, ımm, i imkânlar olursa herkese, eee, bildiğinin yolunda, inandığının yolunda gitmesini tavsiye ederdim. Yani, çok keyifli bir süreç çünkü. Onun verdiği hazzı ve, eee, deneyimi hiçbir yerde tekrar tekrar alamıyorsunuz.
Evet. Ço <chuckles> Dı doğru dediniz. Çok ama çok teşekkür ederim. Eee, mükemmel, eee, ve bilgilendirici bir sohbet oldu.
Rica ederim, benim için de öyleydi. Hoşça kal.
Tanıştığıma çok memnun oldum, hoşça kal görüşürüz.
Hoşça kal.